Nah, mungkin kalau untuk, eee, anaknya ketika masih kecil ya kayak kayak kayak masih anak TK ke bawah atau balita gitu, itu mungkin bener-bener dikurangin ya karena kalaupun kita ngasih pengertian ke mereka, mereka tuh kayak belum bisa nerima, mereka tuh kan maunya apa yang mereka kejar gitu. Cuma kalau kayak saya kan anak udah SD, sa jadi saya, eee, diskusi dulu sama dia gitu. Terus saya agak mere ya pastinya bakal ada, eee, apa, eee, sanggahan-sanggahan dari mereka, tapi di situ saya meyakinkan bahwa, "Ini loh positifnya, ini loh negatifnya kalau kamu main HP terus." Gitu. Jadi kita diskusi mereka, ajak diskusi mereka, eee, mereka maunya seperti apa, kita maunya seperti apa, lalu kita coba cari jalan tengah yang menurut, eee, kita itu baik, dan anak pun bisa menerimanya dengan, eee, lega gitu. Jadi ketika kita membuat aturan itu juga harus melibatkan anak sehingga anak kita tidak akan merasa, eee, benar-benar dipaksa, eee, untuk berhenti main hpnya karena itu kayak udah kesepakatan kita loh, jadi harus ditepatin, gitu.
Mhm. Mhm. Iya, benar benar. Mhm. Mhm. Hmm. Betul. Mhm. Tul, jadi diajak diskusi juga tukar pikiran gitu ya anaknya ya.
Iya bener banget, bener.
Oke. Nah kalau misalnya dengan keluarga besar nih, Kak, misalnya ketemu sama kakeknya atau sama neneknya yang udah pastilah ya sayang banget sama cucunya. Nah ini pernah pernah ada gak sih, Kak, pengalaman, eee, "Aduh ternyata dikasih," eee, apanya, mmm, "waktu gadgetnya itu kebablasan." Gitu atau, ah, dengan siap dengan keluarga lain gitu, pernah ada pengalaman nggak sih, Kak?
<chuckles> Iya. Oh, pernah pernah pernah. Jadi kan dulu waktu dia TK itu saya benar-benar batasin gadgetnya itu kan sangat-sangat dikit banget ya, eee, terus, eee, ketika neneknya berkunjung sama kakeknya, saya lagi keluar dan supaya <chuckles> anaknya gak banyak, eee, apa, gak banyak tantrum atau apa mungkin ya. Jadi kakek dan neneknya begitu melihat dia tenang main HP, ya udah dibiarin, saya juga lupa waktu itu mengingatkan, eee, kalau dia cuma boleh main HPnya cuma sampai jam segini, saya juga lu lupa mengingatkan itu. Jadi ya udah, kebablasan, dia main dari siang sampai sore itu mungkin ada sekitar 4 jaman kali ya karena saya keluar waktu itu. Jadi ya giman i gimana ya, gak bisa dibalikin lagi kan, ya paling saya nasehatin lagi aja anaknya, "Kalau itu gak boleh, nanti bisa merusak mata, merusak cara berpikir." Iya saya jelasin seperti itu ke dia dan, eee, saya ajak kompromi lagi, diskusi lagi, eee, gimana baiknya untuk kesehatan dan juga untuk perkembangan otaknya dia sendiri gitu.
<chuckles> Mhm. Oke. Mhm. Didiemin. <chuckles> Iya iya. <chuckles> Waduh. <chuckles> Iya benar. Oke. Nah ini, Kak, s SD ini kan 6 tahun nih, Kak. Nah nanti untuk next-nya, untuk berikutnya kira-kira rencana Kakak aturannya akan berubah seperti apa lagi, Kak?

Nah pas TK itu, eee, saya me me mengasih gadget itu cuma pas hari libur aja, dan itu cuma 2 jam siang hari, terus 2 jam malam hari, gitu. Jadi, saya membatasi seperti itu, selain itu, waktu itu kan dia belum yang terlalu lancar membaca ya, dia cuma tahu huruf waktu itu. Jadi saya, eee, menerapkan aplikasi, eee, yang pakai, eee, apa sih pengaturan yang ada or untuk orang tua. Jadi ketika dia mau install-install, eee, game atau install-install, apa gitu yang, eee, yang menurut saya enggak baik, ye nah itu saya ada kontrolnya, dari saya sendiri, gitu. Nah setelah
Oke. Mhm? Oke. Mhm. Iya. Ah, iya ben Mhm. Oke oke, nah, saat beranjak SD?
Nah iya, nah setelah SD, dia masih tetap saya masih tetap sama peraturannya, dia cuma boleh, eee, main gadget tuh pas hari libur di Sabtu dan Minggu, dan itu juga, eee, mungkin bertambah sekarang jamnya, jadi du eee, 3 jam di siang hari, 2 jam di malam hari, gitu. Nah selain itu dia pas sore-sore hari saya izinkan, eee, pegang HP sebentar sekitar, ya lebih kurang 30 menitlah kalau misalnya ada temannya yang, eee, WA gitu atau dia kan udah bisa baca tuh, jadi dia udah e ngerti WA gitu, tapi tetap saya mhm, saya masih tetap menerapkan yang, eee, apa, kontrol, eee, orang tua tadi, gitu.
Mhm. Oke. Mhm. Iya iya. Udah bisa membalas, gitu ya? Oke. Nah ini kalo batasan Kakak full hanya di kuantitas waktu atau, eee, apa ya, kualitas dari tontonannya Kakak yang pilih-pilih juga, apa gimana?